Mh, okay. Ha senso. Sì. No, no certo.
Però vabbè comunque, ehm, ecco lo stesso penso che mi divertirò. Dalle 7 alle 9 che mi un sonno, 2 borse, che ciò.
<laughs> Eh, no infatti stavo pensando.
ecco. per l'orario c però vabbè ti permette di fare tut tutto il resto.
Eh. Aiuto. Però dai che bello, che bello perché è da un po' che mi parlavi di questo collage nelle altre conversazioni, quindi comunque ecco è qualcosa che vuoi fare tanto, quindi mh-mh.
Sì, sì, sì. Sì, no ho pensato poi mi sono iscritta poi mi han dato la mail, inizia la settimana dopo. <clears throat> In effetti sì, io questo giovedì avevo qualche problema ad andarci ho detto: "Ma dai la prima volta non sapevo" me l'hanno spostato loro guarda. <chuckles>
Mh. Mh-mh. Ah, <chuckles> okay.
Mi han tolto ogni dubbio. Quindi, va beni
<laughs> Ecco dai vedi, ti hanno dato più tempo almeno. Mh.
Sì, sì, volevo fare una cosa di pomeriggio ho detto: "Speriamo che poi riesco ad andare anche lì," però queste cose qua.
Mh-mh. Sì ecco, questo è un segno che devi proprio andarci perché se te l'hanno spostato. <chuckles>
<clears throat> a volte succedono delle cose strane verame fatti dicevo a mio marito: "Io non lo so, perché dovevam fare una cosa a metà pomeriggio che è un po' lunga." Ho detto poi subito di andar lì alle 7, non sapevo neanche se facevo in tempo. E toh ma mandato il messaggio: "Va bene grazie." <chuckles> Finito così. Ma me tutte le cose creative quando sento qualcuno che fa qualcosa, no i non mi vedo, ma solo mi brillano gli occhi guarda veramente.
Eh, ma vero, giuro. Quando sei indeciso veramente. Mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì. Mh. Mh-mh, guarda ti capisco, ti capisco. A me piacerebbe tantissimo saper fare di più con le mani effettivamente, un'abilità che qualcosa che non ho mai fatto. Uhm, vabbè che vorrei tipo iniziare un po' a dipingere a casaccio, sai, per provare qualcosa. Sì, sì.
Mh. Bel Eh, ma prova. Tanto ti bastano magari, non so con che cosa vuoi iniziare, pennarelli, acquarelli, quello che ti senti più
Mh. Eh sì, qualcosa di semplice pensavo. È che io son sempre stata un po' negata sotto questo punto di vista. Mh.
Eh, gli acquarelli non sono semplici, eh, no sono diffi io non li uso perché l'astratto con l'acquarello mescolano delle cose che poi so' strane, non van bene. Se sai disegnare però c'è un fiore fatto bene con gli acquarelli, con le sfumature giuste è bellissimo.
Mh. Ah, capito, capito, sì. Mh-mh. Sì.

Eh, no esatto, esatto. Il motivo per cui son stata frenata fino ad adesso è che io sono un po' negata col disegno, cioè veramente tanto negata. <chuckles>
No, ma se a me alle elementari guarda adesso un denuncerebbero, ehm, il ma un maestro uomo, perché ho avu tutte le fortune del mondo, non una figura m materna, figurati, e diceva a mia mamma che facevo le principesse che sembravano streghe. Figurati che input. Io lì convinta ma anche alle medie, no non disegnavo bene le prospettive, la casa mi veniva storta, cioè ma poi
Sì. Mh. Mh-mh. <giggles> Sì. Guarda, io sotto questo aspetto veramente è sempre stata una frana. Alle mie medie c'era sempre questa cosa che facevano, se non sbaglio la fanno anche alle elementari, dove o ogni anno, ad una certa, c'è questo contest di disegni e chi ha il disegno migliore, ehm, ce l'avrà come copertina del <giggles> esatto, ce l'avrà come copertina del diario scolastico per l'anno successivo. E poi avevan scelto altri disegni, magari minori, più belli, da inserire nelle pagine del diario, ecco. E <chuckles> eh, i miei, ovviamente, non sono mai finiti da nessuna parte in tutti e 3 gli anni, capito? <chuckles>
Mh. Sì. O Mi non mi ricordo ma certo non ero io. No questo non si f <chuckles> Ma dai. Mh. Meno male che non ce l'ho mai avuta questa esperienza tragica. No. Ma sai cosa c'è di sbagliato di base, che ti dicono cosa disegnare. Ad un certo punto: disegna cosa vedi fuori dalla finestra, disegna no secondo me è sbagliato come principio, disegna quello che vuoi.
Mh. Ah, è vero, sì. Mh. Mh. Eh, no effettivamente questo magari potrebbe scatenare un po' di più la creatività. Ecco, sì, sì. Mh.
Certo, oppure va bene darti vari strumenti, non so alle medie, io non mi ricordo bene, però non so provi gli acquarelli, provi le tempere, provi quello che vuoi. Però disegnare come vuoi: cioè io con la strato, con le linee, con le cose, avrei fatto delle cose secondo me anche carine. Solo se devo disegnare la mia compagna di banco, ehm, è un po' eh! Capisci. Non mi viene bene la compagna di ba
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. <giggles> Aiuto. Eh no, mi sa di no, mi sa di no, anche perché poi ho un problema con le proporzioni, cioè proprio ho notato veramente.
Ma poi i ritratti, le cose, il ritratto è difficilissimo. Non mi piacerebbe neanche guarda, però è difficilissimo. Per quando facevo, ehm, prima, ehm, ho provato a mhmm, e ne lezioni la pittrice per pittura come si dice, figurativa e le ho detto di insegnarmi qualcosa sul ritratto, è difficiliss per le proporzio prendere. No. Eh, cerco di sfogarmi. Guarda invece, ti dico, mi ha raccontato c'è una persona che conosco che faceva eh, <clears throat> ma che ha già 77 anni, quindi tanto tempo fa. Invece delle medie ha fatto la scuola di arte e mestieri; <clears throat> e lì le insegnavano molto a lavorar con le mani, tipo sa costruire i mobili.
Mh. Sì. Ah, ho capito. Mh-mh. Mh-mh. Eh, mh. Ah, <chuckles> però non non ti è piaciuto. Mh. <giggles> Sì. Mh. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh.

Ah.
No ti chiedo: hai imparato pure un poc un po' attraverso i video?
Ah okay, pensavo mi stessi dicendo che tu hai imparato attraverso i video, per quello. <chuckles>
La chitarra no. No, no poi alla fine ho provato una volta non mi piaceva, ho detto: "Vabbè lasciamo perdere questa cosa, no no".
Ah okay, no niente. No, guarda, attraverso i video ho imparato nel senso che adesso ci sono degli accordi che ormai sono a memoria e riesco a farli, senza andare a cercare come effettivamente, ehm, devo posizionare le dita. L'unico problema è che ov mhmm, cioè, ovviamente adesso suono ancora molto lentamente, quindi non riesco a suonare una canzone senza che si sentano le pause tra una parte e l'altra perché faccio fatica a passare da un accordo all'alt
Mh. Sì, s Mh. Eh vabbè, ci vuole esercizio lì, eh. Certo. Sì, e c certo, ma no, ma è normale, ci vuole esercizio. Vabbè però se ti appassiona, comunque ti piace, poi ci arrivi. Quello è il problema.
Mh. Eh no, certo, sì, sì e poi è da un sacco di tempo che ho sempre voluto suonarla, non so perché, per una cosa e quell'altra non l'ho mai presa quindi finalmente mi son convinta. Era o quello o il pianoforte, però eh, la chitarra è un po' più pratica da portarsi in giro, il pianoforte ecco.
Bello però. Eh. Sì, quello assolutamente. Poi il pianoforte penso sia defini io io lo suonavo, ce l'ho, ce l'ho qua ma non lo suono eh no, non lo suono da una vita, secondo me non mi ricordo neanche.
Mh-mh. Ah, dai che bello, sì. Mh. Ah, okay, okay. Mh.
Ma no, ma poi non non lo so perché, non ho voglia adesso, però credo stia cor come?
Mh, vabbè ma ci sta. No, ho detto vabbè, però se è lì comunque, quando ti viene voglia puoi sempre riprendere, no?
Io non so se mi verrà voglia, perché adesso son tutte sus delle cose da fare con le mani, ma a livello di di artistico, non non non riesco
Mh-mh. Ah, okay, okay. Sì, no, per carità, significa che hai trovato altri interessi che fanno più per te. Sì, sì.
Sì, andiamo tutti a periodi però appunto; sì. Mah, <clears throat> io ti dico a me piacerebbe imparare uno strumen cioè io punto sempre le abilità creative da far con le mani per comunque mi diverto, mi diverto tantissimo. E quindi farò questo corso di collage, che doveva iniziare ehm, questo giovedì e l'han spostato di 1 settimana, però sono comunque 4 sere, dalle 7 alle 9 e vediamo. Ma lui, adesso non vorrei vi portasse troppo sulla sua strada, nel senso che lui fa dei collage con un suo modo tutto particolare, già il workshop eh sì. Già, guarda, il workshop che avevo fatto aveva <clears throat> un'impostazione completamente diversa.
Mh-mh. Certo, mh-mh. Ah. Mh-mh. Ah. Mh-mh. Okay, okay, mh-mh. Mh. Ah, ah certo, ha il suo stile dici. Mh-mh, okay. Mh-mh.

Bellissima come cosa però.
Se io trovassi uno che insegna queste cose, è mio.
Mh-mh, <chuckles> Eh, effettivamente sì. No comunque io devo ecco trovarlo quel workshop lì, penso era a te che lo stavo dicendo, no, nel lavorare con l'argilla qualche o ma a non ne neanche o tipo magari qualcosa di per forza costante a fare sempre, però sai un'esperienza.
Eh, sì, sì, sì, sì. Ah, però provi a fare un e esatto, provi a fare, lo stavo dicendo, un'esperienza. Comunque ti diverti a far tutto
Esatto. Mh-mh. Sì, ecco anche perché l'idea di v avere qualcosa che magari ho creato io con le mie mani, e poi tenerlo in casa mi piacerebbe molto, cioè secondo me è molto carina come cosa da fare, eh sì.
Ma è carina, è molto carina. Sì, Sì. Solutame mah, io guarda, io ho p provato a valutare di tutto, solo che, secondo me, è molto difficile, il mosaico. Ho visto che c'è un corso di 6 mesi ma già io non sono costante nell'andare, forse, poi magari la settimana eh.
Ecco. Mh, sì. Ecco, infatti, eh! Vorrei qualcosa per cui non devo iscrivermi tipo già per un periodo prolungato, perché non mi fido molto, eh, di me stessa sotto questo punto di vista.
Che, beh, no, io ho avuto esperienze, eh di corso a cui mi sono iscritta, a un certo punto ho detto: "Basta." Poi io non ho oh, ma quindi cioè
Mh.
voglio dire. Però eh, son 6 mesi, deve essere 1 pomeriggio a settima non mi ricordo più, però secondo me neanche in 6 mesi, cioè, è difficile il mosaico, non è che arrivi a
Che brutto! Sì, sì. Mh. Sì. No, no, effettivamente, però sai ecco anche questo magari se uno vuole farlo per l'esperienza e basta dipende un po' da cosa vuoi fare, se tipo è un qualcosa che poi vuoi tenerti come passione, cioè, un qualcosa di permanent
Eh no, hai ragione, perchè c'era anche il workshop di mosaico, <clears throat> per farti veder 2 cose, ehm, però era in coincidenza con quello che ho fatto di collage, ho scelto di farlo collage.
Mh. Sì. Mh, mh. Capito, sì. Però, sì, sì, io lo farei volentieri qualcosa; anche guarda, qual un paio di orette anche se non so, oddio, in un paio di orette cosa posso creare, cioè non so se ci arrivo a creare qualcosa.
Mh. Sì. Ma no. A me ad esempio facendo il collage mi ha detto: "Ma che carino, voglio continuare a fare collage." Per esempio. Mah, il mosaico e ti dice ad esempio: "Tagliare le tesserine." Non so come fai quando ci son le punte o figure particolari, secondo me è molto difficile.
Mh-mh. Sì, okay ho ca Mh-mh. Sì. Eh, no, non ne ho idea. Mh-mh. Non ne ho idea. Però ecco sì sicurament mi piacerebbe quella dell'argilla, anche perché è una di quelle cose che non è che puoi fare a casa tua, cioè perché non hai gli strumenti adatti, anche perché ad una certa mica, uhm, bisogna anche cuocere tipo, con ecco.
Mh. Eh no, infatti. Sì, ehm, mi mi avevano raccontato una